Karena emang kemauan aku sih Kak, karena menurut aku juga ya, Kak, eee, ditambah juga sekarang tuh orang eee, papaku tuh udah mulai pen sudah pensiun kan, dari beberapa bulan yang lalu kan. Jadi menurut aku kayak, ya udah siapa lagi yang bisa membiayai mama aku gitu loh Kak, keluarga aku gitu loh Kak, eee, maksudnya untuk papa aku dan Mama aku ya, eee, kalau enggak aku gitu loh, Kak. Jadi kayak emang dari awal tuh emang udah aku juga selalu diajarkan sama mamaku Kak kayak ketika, apa namanya, udah kerja nanti, eee, sebisa mungkin transfer ke mama juga. Tapi mamaku tuh ditransfer pun dia bukan yang foya-foya gitu loh Kak, dia kadang beli perhiasan, beli emas, kadang ditabung juga, jadi yang bukan yang tiba-tiba habis aja gitu loh, Kak. Jadi dia juga pinter tuh ngolah duitnya jadi kayak dia kadang dia, eee, beli emas perhiasan, kadang emas, eee, logam mulia lah, kadang juga dia kumpulin aja gitu loh Kak di rekeningnya gitu loh, Kak. Jadi emang ya lumayan percaya lah, jadi dia tuh bisa mengolahnya, jadi biar di masa tua dia nanti nih, atau mungkin ketika kita butuh dana yang, apa ya, emergency banget, jadi dia punya gitu loh, Kak.
Paham. Wow, ih keren juga mama kamu. Tadi, aku dengernya mention, mmm, beli emas, jadi investasi jangka panjang gitu ya. Mhm, keren banget, tapi kalo kamu sendiri nih, kamu ada nggak sih dari awal gajian itu, apa ya, membagi beberapa porsi gaji kamu untuk ditabung atau dimasukin deposito kek atau investasi kek?
Iya iya. Ya ya ya. Ya ya. Nah kalau aku ya Kak, aku kalau deposito sama investasi tuh aku masih belum berani Kak, apalagi investasi ya, Kak. Aku nggak berani banget main saham, karena kan untuk yang investasi ke investasi itu kan dia bener-bener butuh orang yang duitnya tuh bener-bener berlebih banget kan, Kak. Jadi kayak duitnya tuh bener-bener iya duit berlebih dan gabut, Kak. Jadi kalau untuk aku yang masih kaum mendang-mending ini, <chuckles> aku makanya masih belum berani, Kak. Tapi kalau misalnya nabung sendiri pen eee, aku biasanya nabung sendiri tuh kayak misalnya nih, gaji aku berapa? Eee, paling aku kayak nabungnya tuh kayak 30% dari situ aku tabung, terus kayak habis itu 50% dari gaji aku tuh biasanya, eee, aku transfer ke orang tua, adik-adik terus, eee, bayar, eee, bayar apartemen, pada saat itu, udah kayak kayak gitu aja, Kak. Sama duit ini sama duit apalagi ya? Bayar apartemen, bayar listrik, bayar air, eee, transfer orang tua, adek, makan, iya, abis itu sisanya udah. Nah, sisanya 20% lagi itu biasanya tuh untuk aku foya-foya, misalnya beli baju kah, atau beli sepatu, atau beli apalah gitu Kak yang aku butuhkan.
Bener, berlebih dan gabut ya, duitnya ya. Bener. <laughs> Oke. Makan makan, manusia butuh makan. <chuckles> <chuckles>

Oh, mereka sih lebih ke sen seneng ya, Kak. Kadang kayak eee, nah, awalnya tuh kalau mereka sih awa seneng ya, Kak, kayak dikasih, aduh yang segitu ah maksudnya se segitulah, Kak, dari anaknya kan, akhirnya dia bisa ngerasain transferan dari anaknya. Nah, aku tuh awalnya kayak ke adek-adek aku nih agak bingung gitu, Kak, transfernya berapa kan, aku tanya dulu nih sama mamaku. Tapi ini untuk adek aku yang 2 terakhir aja, Kak, karena yang satunya udah kerja juga kan. Adek aku yang pertama tuh udah kerja, jadi sisa yang ke-2 sama ke-3 kan yang masih, eee, kuliah pada saat itu, Kak. Terus aku nanyalah sama mamaku kan, Kak, kayak, "Berapa nih bagusnya ngasih ke adek-adek yang terakhir ini, yang masih masih sekolah, masih kuliah ini?" De aku tuh udah ngasih angka pokoknya kayak, "Segini, bisa nggak?" Aku bilang gitu kan, "Segini aja apa ya?" kayak waktu itu aku mikirnya, sejuta kan, Kak. "Sejuta aja boleh nggak?" Aku bilang gitu, terus mamaku langsung nggak setuju, Kak.
Oh, bener. Kenapa? Kenapa nggak setuju?
Karena kata dia nih kata dia ya, Kak, "Adik-adik kamu tuh harus dikasih, eee, tu apa, tanggung jawab untuk mandiri sama duit mereka sendiri," maksudnya ketika dia dikasih segitu, kebanyakan, nanti mereka terlalu manja, katanya, "Nanti mereka males untuk cari duit, cari kerja, nanti di mereka lebih ke bergantung ke kakaknya aja nih, sama ke mbaknya," kata dia kan. "Oh, bener juga," jadi ya udah aku potong aja setengah, Kak, jadinya mereka sejuta, jadi bagi dua, Kak, kayak gitu. Karena aku tuh melihat banget ya, Kak, aku tuh tahu banget tipe-tipe adek aku tuh kalau udah dikasih fasilitas yang lumayan nih, Kak, ya ya mereka tuh pasti manja, Kak, maksudnya kayak, tinggal chat aja minta transfer ya udah, dan aku tipe yang ketika adik-adik aku tuh minta, ya udah aku tuh pasti kutransfer, Kak, karena aku tuh nggak mau ketika adek ak ketika aku dulu kan, ketika minta sesuatu sama papa sama mama itu kan lama kan, Kak, butuh proses, butuh nunggu dia gajian dulu, butuh juga sama kayak, eee, diocehin dulu, dimarahin dulu kan. Nah, aku tuh nggak mau adik aku tuh ngerasain yang kayak gitu, jadi sebisa mungkin aku ketika dia mau, ya udah aku transfer duitnya ke kalau misalnya lagi ada gitu loh, Kak. Tapi mamaku juga mikir kayak, "Kalau kayak gitu terus dia bakal manja sama kamu, dan dia nggak bakal mikirin untuk cari kerja," kata dia. "Oh, benar juga," kayak gitu aku mikirnya kemarin.
Oh, kebanyakan kebanyakan ternyata. <chuckles> <laughs> Ya ampun. Bener. <chuckles>